जी, जी, बिल्कुल, आपने सही बात कही, मतलब जो इसकी 1-1 जो भी लाइन थी, उस में जो शब्द थे, उन शब्द का कहीं न कहीं ऐसा असर होता है मन पे कि ऊर्जा अपने आप मतलब उत्पन्न हो जाती है अगर मैं इसमें बात करूँ तो। तो, जो भी आपने भजन सुनाया वो सुनकर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा महसूस हुआ, तो ये आप रोज़ाना करते हैं कुछ साथ में म्यूज़िक भी रहता है, ऐसा कुछ भी रहता है क्या?
हाँ जी, हाँ। जी, मैं यहाँ पर कराओके हमारे पास यूट्यूब पर कराओके डाउनलोड कर लिया हूँ, मैं उनसे प्रैक्टिस करता हूँ।
अच्छा, अच्छा, अच्छा, तो इससे आपकी ऊर्जा बिल्कुल बरकरार रहती है, मतलब कितना ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं आप, भजन करके?